अ, देखिए हर किसी के पूरे करियर में अ, कहीं न कहीं ऐसा पड़ाव आता है जब उनको मन करता है कि अ, शायद अब नौकरी छोड़ देनी चाहिए या फ़िर बदल लेनी चाहिए। तो अ, ये बताइए कि अ, आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई अ, पहला संकेत था जब आपको लगा कि अब मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए, अब और मुझसे रुका नहीं जा रहा है?
जी बिल्कुल अ, ब ये सभी की ज़िंदगी में कभी ना कभी ये आता ही है कि अब नौकरी ये छोड़ देनी चाहिए और उसकी कई वजहें हो सकती हैं अलग-अलग। हो सकता है किसी को ग्रोथ ना मिल रही हो, हो सकता है कोई काम के माहौल से परेशान हो या हो सकता है कि किसी के पास दूसरे अवसर अच्छे हों और वो उस वज़ह से छोड़ना चाहता हो। तो मैंने भी एक बार नौकरी छोड़ी थी और मेरी वज़ह ये थी कि मेरे जो बॉस के बॉस थे दरअसल मैं अ, पत्रकारिता के क्षेत्र में था और मेरे बॉस के बॉस अ, चाहते थे कि चीज़ें कुछ अलग तरीक़े से हों और वो किसी भी ख़बर को बदलवा देते थे कि ये ऐसे नहीं ऐसे लिखो या इसको पेश करने का ये नहीं ये तरीक़ा है और हाँ, हाँ, हाँ तो और हम सब में एक मतलब संपादकीय समझ तो होती ही है तो वो समझ में आता है कि भई ये ख़बर है ये ऐसे ही जानी चाहिए। और फ़िर भी वो ल वैसा कर रहे हैं तो 1-2 बार को होता है अच्छा चलो हो सकता है इनकी समझ कुछ अलग हो या कुछ और सोच रहे हों लेक़िन जब लगातार वो ऐसा करते गए तो ये समझ में आ गया कि हाँ, ये किस मतलब जो भी वज़ह हो वो किसी दबाव में हो या किसी को फ़ेवर कर रहा है या जो भी हो लेक़िन वो ऐसा अ, हाँ तो वो मतलब चीज़ों को अलग तरीक़े से चाहते हैं जो कि मेरी पत्रकारिता के समझ के हिसाब से ग़लत है। तो मैंने एक बार उनसे
हाँ। बिल्कुल। हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा। बिल्कुल। हाँ। अच्छा। अच्छा। तो कहीं तालमेल-सा नहीं बैठ रहा था ऐसा?
जी, जी। तो मैंने फ़िर एक बार उनसे अकेले में बात करने की कोशिश की ताकि मैं समझ सकूँ कि चीज़ें कहाँ गड़बड़ हैं और फ़िर बात करके मुझे ये समझ में आया कि नहीं ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये कोई संपादकीय समझ में अ, थोड़ा अलग वो होने का मामला है। ये है कि हाँ ये चीज़ों को मतलब अलग तरीक़े से चाहते ही हैं और मुझे उसकी वज़ह नहीं पता।
बिल्कुल। हाँ, हाँ। समझ सकती हूँ।
तो हाँ, और उम, ये भी मुझे पता चल गया कि अगर मैं अ, इनके हिसाब से नहीं करूँगा तो, मैं परेशान होता रहूँगा यहाँ पर। तो फिर मैं वहाँ से <chuckles> अलग मैं हो गया।
हाँ, हाँ। अच्छा, तो ये आपको बहुत बड़ा एक संकेत मिल गया कि कहीं न कहीं तालमेल नहीं बैठ रहा है और अगर आप उनके हिसाब से काम करते रहेंगे, तो आपको शायद मज़ा भी नहीं आएगा काम में उतना और आप परेशान ही महसूस करेंगे। तो तब उस समय आपने अ, आपको ये संकेत मिला, तो फिर आपने वहाँ से छोड़ दिया। तो जब आपने वहाँ से छोड़ दिया तो आपका उसके बाद अगला कदम क्या रहा?
हाँ, ये बहुत ज़रूरी होता है कि इ काम करते-करते इतना तो समझ में आ गया था कि अगर आप अ, नौकरी छोड़कर फिर कहीं नौकरी खोजते हैं, तो आपको नई नौकरी मिलने में वैसे ही बहुत मुश्किल आती है क्योंकि दूसरी जगह ये मान लिया जाता है कि आप निकम्मे हैं, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हैं। और <chuckles> अ, मिल भी जाए तो वहाँ के मैनेजर या एचआर ये कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम अ, स सैलरी पर रखें क्योंकि आप बेरोज़गार हैं। तो उन्हें लगता है कि आप कितनी भी कम सैलरी पर आने को तैयार हो जाएँगे क्योंकि आप मजबूर हैं, आपके पास काम नहीं है। हाँ, बिल्कुल वो फ़ायदा उठाते हैं। तो ये चीज़ मुझे पता थी और मैंने जब मुझे अपनी नौकरी में वो संकेत मिलने लगे थे कि हाँ, अब नहीं रुका जा सकता, तो मैंने तभी खोजना शुरू कर दिया था और संयोग से मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल भी गई। तो जब नौकरी मिल मैंने <chuckles> यहाँ पर छोड़ा।
हाँ। अरे रे! हाँ। फ़ायदा उठाते हैं वो इस चीज़ का। हाँ, हाँ। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया देखिए आपको मिल गई एक अच्छी नौकरी आप मैं बोलूँगी भाग्यशाली भी हैं और कहीं न कहीं आपकी मेहनत भी रंग लाई। तो जब आपने ये दूसरी नौकरी जॉइन करी अ, तो इसमें क्या आपको सही लगा? अच्छा लगा? या फिर ऐसा लगा कि नहीं पहली वाली नहीं छोड़नी चाहिए थी?
नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा क्योंकि अ, वैसा तो हो सकता है तब लगता है अगर मैं किन्हीं और वजहों से छोड़ता। मतलब कि हो सकता है अगर मैं केवल पैसों के लिए छोड़ता, तो हो सकता है नई जगह आके मैं पछताता कि यार इतना मज़ा नहीं आ रहा काम में, वहाँ ज़्यादा अच्छा था ऐसा-वैसा। लेकिन जब मैंने काम की वजह से छोड़ी, उस माहौल की वजह से नौकरी छोड़ी, तो दूसरी जगह पछताने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था और बल्कि दूसरी जगह अच्छी थी ज़्यादा पैसा, ज़्यादा बढ़िया काम और ये सारी चीज़ें।
अच्छा। बिल्कुल। समझ सकती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात की देखिए आपने सोच समझ के नौकरी छोड़ी क्योंकि कई लोग अ, संकेत मिलने पे छोड़ तो देते हैं पर अफ़सोस बहुत करते हैं। तो क आप ये बता सकते हैं कि जैसे कि जब आपने पहली नौकरी छोड़ी होगी, तो कहीं न कहीं अ, पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ तो देखिए शायद आप पे होंगी ही तो या फिर पार परिवार का क्या रिएक्शन रहा इस पे अ, उसका लिए कुछ बता सकते हैं?
हाँ। हाँ वो अ, एक्चुअली ब म मुझे जब पहली म नौकरी मैंने छोड़ी, तो वो लोगों को ये पता था कि, हाँ, हाँ काम में कुछ ठीक नहीं चल रहा है लेक़िन वहाँ पर अ, मैंने नौकरी पाने के बाद छोड़ी तो इस वजह से इतना दबाव ये महसूस नहीं हुआ। हाँ, इससे पहले एक और अ, एक और किस्सा है, वो मतलब एक बहुत ही छोटी नौकरी थी वो ख़ैर मेरे करियर की एकदम शुरुआत की नौकरी और बल्कि ना मैंने इंटर्नशिप से शुरू किया, फ़िर उन्होंने मुझे थोड़े-से पैसे देने शुरू कर दिए थे काम के लिए। लेक़िन वहाँ भी कुछ कुछ, कुछ ऐसी ही बातें आई थीं कि वो <laughs> मतलब ये काम वाली ही चीज़ें अ, दबाव और चिन्ह बदलवाना और ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पर भी मैंने छोड़ दिया था और उस वक़्त था कि हाँ मेरे पास कोई काम नहीं रहा करीब 1 साल तक, लेक़िन घर की तरफ़ से
हुँ। अच्छा। बिल्कुल। अच्छा। अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा, 1 साल तक कोई काम नहीं रहा आपके पास?
हाँ, वो मतलब एकदम ही शुरुआत त <chuckles> का टाइम था कॉलेज के जस्ट बाद कुछ दिन मैंने काम किया उसके बाद फ़िर वहाँ से छोड़ना पड़ा मुझे। लेक़िन घर ने पूरा सपोर्ट किया तो ऐसी कोई दिक़्क़त की बात नहीं थी।
समझ सकती हूँ। बहुत ही अच्छी बात है कि घर में सबने आपको इतना सपोर्ट किया और इतने अच्छे से फिर आप अपने आगे कर भी पाए और आज आप एक अच्छी जगह पे भी हैं। अच्छे से कर रहे हैं नौकरी वगैरह सब कुछ। तो जैसे कई बार ना क कुछ लोग ना गिल्ट सा महसूस करते हैं या शर्म-सा महसूस करते हैं कि परिवार का कहीं क उनका कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स ना आ जाए या कहीं और नौकरी ही ना मिल पा है या फिर बॉस का पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स होगा। तो ऐसे में वो ए इस तरह की बातों का सामना कैसे करें?
हाँ। देखिए, पहली बात तो आपको बहुत कायदे से समझने की ज़रूरत है कि, क्या वाक़ई नौकरी छोड़ना चाहिए और उसकी क्या है, है ना? ग्रोथ के मौके नहीं मिल रहे हैं या माहौल ख़राब है। अ, ये सारी चीज़ें हैं तो आपको बॉस से बात करके चीज़ें स अ, समझने और सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कहीं कोई आपसी ग़लतफ़हमी हो और वो बात करके दूर हो जाए।
हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा सुझाव है।
अगर हाँ, अगर वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, और ये भी हो कि भविष्य में भी इसके बदलने के कोई आसार नहीं है। तब आपको दूसरी जगह नौकरी खोजना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन कभी भी आपको आवेश में आकर नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए कि कुछ कोई बाय कोई बात हो गई मीटिंग में आपको आपके काम पर कोई फ़ीडबैक दिया गया और आपने तम-तमा के एकदम नौकरी छोड़ दी कि भाई, मैं नहीं एक आरा कल से, ये लो अपना रिज़ाइन, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। हो सकता है एक बार आपको गुस्सा आए लेकिन उस गुस्से को उस वक़्त आप डाइजेस्ट कर लीजिए और कोशिश करिए कि नई जगह नौकरी खोजना शुरू कर दीजिए और
बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हाँ।
बहुत ही परेशानी है तो नहीं, बहुत ज़्यादा सैलरी पर थोड़ी-सी ही ज़्यादा सैलरी पर या कमोबेश ही उतनी सैलरी पर आप दूसरी जगह जॉइन कर सकते हैं लेकिन अ, दूसरे नौकरी ज का जब ऑफ़र मिल जाए तब आप यहाँ छोड़िए। ये ज़्यादा समझदारी का काम होता है क्योंकि एक तो इससे ना केवल आपकी आर्थिक निर्भरता बनी रहती है, बल्कि ये आपको एक मेंटल सपोर्ट भी देता है कि हाँ, आप नौकरी कर रहे हैं और तुरंत नौकरी मिल गई। आप बेरोज़गार नहीं हैं।
बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही कि एक बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है। अ, जिससे पहले कि कोई नौकरी बदली जाए उससे क्या होता है दिमाग में इतनी टेंशन नहीं रहती है और पैसों की भी इतनी प अ, दिक़्क़त नहीं होती। तो पैसों को लेकर मैं एक सुझाव आपसे माँगना चाहूँगी जैसे कि अ, कई बार होता है ना, कि कम से कम 3 महीने की या 6 महीने की सेविंग करके चलें या फ़िर ऐसे कोई टिप्स आप बता सकते हैं जिससे कि पैसों की दिक़्क़त ना आए?
देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप कुछ पैसे हमेशा एक इमरजेंसी फंड की तरह आप अ, बचा के अलग रखते जाएँ। क्योंकि देखिए प्राइवेट नौकरी का तो वाक़ई कभी कोई भरोसा नहीं है कि किस वजह से आपकी नौकरी चली जाए। हो सकता है आप ना छोड़ें किसी वजह से आपको ही निकाल दिया जाए, भले ही आपका काम बहुत अच्छा हो लेक़िन आप अ, उस क सेक्टर में ही मंदी आ गई है तो वहाँ पर काम नहीं है और लोग निकाले जा रहे हैं तो आप निकाले जा सकते हैं। और या कई बार आपको भी छोड़ना पड़ सकता है। या ऐसे ही कुछ हालात बनाएँ कि अचानक ही छोड़ना पड़ जाए और तब तक आपको नौकरी न मिली हुई हो। तो इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र बहुत ज़रूरी है कि आप जितना से ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम 3 या 6 महीने के ख़र्च चलाने भर का अगर आप पैसा बचा के रखें। तो वो आपको काफ़ी संबल देता है।
हाँ। बिल्कुल। हाँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, ब पैसे बचाने का बहुत सही सुझाव दिया और आजकल तो जो अ, प्रॉविडेंट फ़ंड और ये सब चल रहे हैं, इसका भी लोग अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कुछ टाइम के लिए नौकरी में बदलाव आ रहा है।
हाँ, लेकिन वो आप छोड़ने के साथ ही आप नहीं निकाल सकते हैं। वो छोड़ने के अभी कुछ नियम बदले हैं तो छोड़ने के 2 महीने बाद आप कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं और बाकी सब 12 महीने बाद। तो उस पर मतलब ठ ठीक है वो बहु लेकिन पूरा ब उसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आपके पास अपना जो बचा के आपने कैश रखा है कहीं बैंक वग़ैरह में, वो उसी पर ही आप अ अ, कर सकते हैं निर्भर।
अच्छा। अच्छा। हाँ, हाँ। सही बात है। जो निवेश किया है वो एकदम से नहीं निकाल सकते और जो पैसा बचाया हुआ है, उस पे निर्भर रहना ज़्यादा सेफ़ रहता है। सही बात की आपने। तो अ, जैसे कि अगर किसी को नई नौकरी ढूँढ़नी हो तो जो आजकल ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म आ गए हैं ना, ज लिंक्डइन और और भी और तरह तरीके के अ, उन पे कैसे वो नौकरी ढूँढ़ सकते हैं और कैसे हैं वो आप बता सकते हैं?
हाँ। हुँ। अ, ये सारे एक अच्छे तरीके हैं। लिंक्डइन पे आप अपना अच्छा प्रोफ़ाइल बनाएँ, सीवी रखें और स पूरा अपना अपडेट करें। लेकिन अ, इन सारे प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ दिक्कत ये ही है कि जहाँ भी नौकरी आती है ना, एक नौकरी आती है और वहाँ पर हज़ारों लोग एप्लाई कर देते हैं। भले ही वो उस पोस्ट के लायक हैं या नहीं, लोग एप्लाई पर क्लिक एप्लाई पर क्लिक करिए 2-3 जगह टिक करिए और फिर वो सबमिट हो जाता है। अब उ ऐसे दिक्कत क्या है कि
हुँ। हाँ, हाँ। अच्छा। बिल्कुल।
एक नौकरी के लिए हज़ारों ने कर दिया जिसमें से बहुत ज़्यादा लोग, हो सकता है योग्य ही ना हों लेकिन सामने वाली कंपनी के पास ये दिक्कत हो जाती है ना कि वो उन हज़ारों सीवी में से छाँटेगा क कि भाई कौन है। तो हो सकता है आप बहुत योग्य हों लेकिन आपका नंबर आए ही ना।
सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है।
तो वो तरीक़ा आप रखें बैकअप में लेक़िन ज़्यादा अच्छा तरीक़ा तो यही है कि जो आपका अपना सर्कल है उस फ़ील्ड में काम करते हो क्योंकि आप एक पर्टिकुलर फ़ील्ड में काम करते हैं और उसमें आपका एक सर्कल बन जाता है। उसमें आपको पता रहता है अच्छा कि हाँ, किस कंपनी में अ, ज़रूरत है आपके दोस्त दूसरी जगह पर काम करते हैं वो वहाँ उनके यहाँ वेकन्सी हुई तो कई बार रेफ़र भी देते हैं वो और उनको रेफ़रल का भी कई बार अ, अच्छा फ़ायदा मिलता है कैश अ, बोनस वग़ैरह में। वो हाँ, हाँ तो वो जाता है।
हाँ। सही कहा। हाँ, रेफ़रल लगता है। काफ़ी अच्छा रहता है। अ, बिल्कुल। हाँ, सही बात कही आपने बिल्कुल और पर लेक़िन अगर किसी के पास अभी कोई अ, अच्छा ऑफ़र नहीं है तो वो क्या छोटे-छोटे ऐसे टेस्ट कर सकता है या क्या छोटे-छोटे ऐसे कदम ले सकता है कि वो पताए अ, पता लगाया जा सकता है कि अ, उसे अ, उसका क्विटिंग का टाइम हो गया है कि नहीं वो नौकरी छोड़ दे कि नहीं कि, या फ़िर तो कोई इंटरव्यू दे साइड में कोई आसान स्टेप्स बता सकते हैं आप?
देखिए एक तो हमेशा मतलब किसी भी जगह काम करते हुए हो सकता है आप बहुत अच्छा काम करते हो लेक़िन उस वहाँ की ज़रूरतें बदलती रहती हैं तो उन बदलती ज़रूरतों के साथ-साथ आप कितना बदले हैं ये बहुत मायने रखता है। अ, तो नई स्किल सीखना उस बदलते काम के लिए क्या आप नई स्किल सीख रहे हैं? जैसे अब हर चीज़ में एआई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आपके काम में एआई अ, किस तरह से मददगार हो सकता है? क्या आपने ये सीखा है? या और दूसरे टूल्स और इस तरह की चीज़ें बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज़ भी चलते हैं। आदमी को धीरे-धीरे ख़ुद को अपग्रेड करना चाहिए, हर जगह अपग्रेड हाँ, होती है। आदमी ख़ुद भी नई चीज़ें लेता है। फ़ोन नया आ जाता है तो पुराना किनारे कर देता है, नया अपग्रेडेड फ़ोन लेता है, वैसे ही कंपनी भी <chuckles> नया अपग्रेडेड आदमी चाहती है काम करने के लिए। तो वो आप ख़ुद को अपग्रेड करते रहें आपकी माँग हमेशा बनी रहेगी दूसरी जगहों पर।
हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ। सही बात है। वो ही वो ही। <chuckles> बिल्कुल, बहुत सही चीज़ आपने बोली है अपडेट करना तो बहुत-बहुत ज़रूरी है, और कहीं न कहीं इससे ही चीज़ें अच्छी होती हैं। तो एक और चीज़ मैं फटाफट से पूछूँगी कि अगर किसी को इमीडिएट रिलीफ़ चाहिए वो नौकरी नहीं छोड़ना चाहता तो क्या वो अ, इंटर्नल स्विच या ट्रांसफ़र वग़ैरह ले सकता है?
ले सकता है लेक़िन अ, ज़्यादातर कंपनियाँ अ, ब इसमें मैनेजर की राय ज़रूर माँगती हैं तो अगर आपका मैनेजर इस बात के लिए तैयार है कि हाँ, आपका इंटर्नल स्विच या इंटर्नल ट्रांसफ़र हो जाए ये तभी मुमकिन होगा। वरना ऐसे मामलों में बहुत मुश्किल आती है और अगर आपकी अपनी मैनेजर से नहीं बनती है मतलब दोनों ही बातें हैं कि अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो मैनेजर चाहेगा ना जाए और बहुत ख़राब कर रहे हैं तो भी मैनेजर अ, अड़ंगा लगाएगा कि हाँ अ, द आप <chuckles> दूसरी जगह ना जाएँ तो उ जी, जी।
हाँ। बिल्कुल। हाँ। सही बात, सही बात है। बिल्कुल बहुत अच्छे सुझाव दिए आपने बहुत अच्छे से अपना अनुभव भी साझा किया। अ, सुनने के में भी मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है इससे, और बिल्कुल मैं आशा करती हूँ हमारी बातचीत दोबारा ज़रूर होगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी।